<laughs> Atuh nyasar nggak itu, itu kehitung nyasar? <chuckles>
<chuckles> Sebenarnya kehitung nyasar ya, jadi kan gini waktu itu, eee, tujuannya aku pengen ke tempat air terjun ne eee, ke air terjun nama air terjunnya ini e apa ya, lupa aku namanya, eee, gu gunung, gunung. gunung jamu eh, Bukit Jamur. Nah air air terjun air terjun di Bukit Jamur waktu itu kan.
Mhm. Mhm. Mhm. Oke, oh wow, Bukit Jamur, mmm. Mmm.
Nah kita tuh memang, eee, waktu itu aku t aku tuh ber-7 ya sama temen-temen yang lain gitu ya. <chuckles> Nah, ketika
Mmm, mhm mhm dan ber-7 itu gak ada yang gak ada yang pernah ke situ sebelumnya?